ค่ะ อ๋อ อ้าว แล้วอย่างเงี้ย ออนไลน์เนาะ แล้ววุฒิ วุฒิเขา จะ ปลอมไหมคะ?
อะไรนะคะ?
วุฒิอะค่ะ จะรับ รอง แบบไปสมัคร งาน แบบอย่างเงี้ย
เขารับรองค่ะ เราก็ได้ไปดูที่เขา เราได้เป็น เอ่อ พอเราเรียนจบเนี่ย เราได้เป็น เอ่อ เป็น ดิโพลมา มา ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็น เหมือน สายอาชีพ อะ ก็คือเราเรียนแบบ เราเรียนสายพวกเทคโนโลยี เรียนเจาะ ตรงเลย เป็น Computer and data management เนาะ แล้วก็เหมือนเวลาเรียนเนี่ย ก็คือจะมีการเรียนออนไลน์ ก็คือ 1 เอิ่ม เขาเรียกอะไรอะ เหมือนกับว่าเข้า เขาก็จะมี แอ็กเคานต์ สำหรับเรา ให้เราอะไปดูวิดีโอการเรียนการสอน คือเราสามารถเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วเขาก็จะเช็กจากการเข้าบัญชีของเรานี่แหละว่า เราเรียนครบจำนวนที่ ที่เขากำหนดไว้หรือเปล่า ก็คือ 1 อาทิตย์อะ เราต้องเรียนอย่างน้อย สี่สิบ ชั่วโมง เขาก็จะมี แทร็ก ดูว่า เราอะเข้าไปเรียนครบไหม 40 ชั่วโมง จะเข้าไปตอนไหนก็ได้ ไม่จำเป็นว่า ต้องเป็นเวลานี้ เรียนอันอย่างนี้ ใช่ มีตัวเช็ก แล้วก็ในแต่อาทิตย์เขาก็จะมีการบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ว่า โอ้โฮ แต่การบ้านก็หนักอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าการบ้านเยอะมาก แต่ในขณะเดียวกันน่ะ เราว่าก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าพอเราทำการบ้านเยอะอะ มันทำให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะ คือเราไม่ใช่แบบเรียน แล้วลืมไปอะ เออ แล้วก็เหมือนเราต้องทำด้วยตัว เอง กลายเป็นว่าเราต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มขึ้น ต้องทำความเข้าใจ เราไม่ สามารถ จะแบบลอกเพื่อนได้ หรือว่าให้เพื่อนทำแล้วเอาคะแนนกับเพื่อนเหมือนสมัยที่เราเรียน on-site อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ อืม อ๋อ ๆ อา อ๋อ อา เขาก็จะมีแบบตัว ตัวเช็ก ดี จังเลยอะ อืม ๆ อืม อ๋อ แบบนี้นี่เอง อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เราเรียนออนไลน์อะ เราใช้เวลาเรียนนานไหมคะ?
อือฮึ โอ้ เรียนอยู่ 2 ปีเลยค่ะ ตอนนั้นน่ะ ก็ 20 เดือนเนาะ ก็เกือบ 2 ปี ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่า แต่ก็ดี แต่ก็ดีกว่าการไปเรียน on-site เพราะว่าถ้าเป็น on-site อะ มันยังต้องเสียเวลาในเรื่องของการเดินทาง ต้องหาคนเลี้ยงลูก ต้องแบบ ต้อง manage เวลาว่า แล้ว แล้วช่วงที่เราไปเรียน ใครจะเลี้ยงลูก หรือว่ายังไง อะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปเรียนออนไลน์อะ เราสามารถที่จะแบบตกลงกันกับสามีได้ คือ เอาเวลาสามีเป็นหลักว่า เฮ้ย ช่วงไหนที่สามีช่วยเลี้ยงลูกได้ อา เราก็ไปเรียนตอนนั้น อย่างเงี้ยค่ะ
อ โอ้โฮ ดี จัง เอา จริง เหมือนแบบว่า อา เราต้อง แบบ ว่า manage เวลาให้แบบดี ๆ เนาะ ให้แบบว่าลงตัว อืม เพราะว่าแบบว่ามันก็มีผลอีก ถ้าเผื่อสมมุติแบบ อืม ถ้าเผื่อสมมติแบบลูกมากวน อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะแบบว่าเรียนไม่แบบว่าไม่ ไม่ ไม่ เขาเรียกว่าอะไร ไม่ ไม่ครบ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้ว คือเขา เขาเรียกว่าอะไร ที่ ที่ทาง ทางโรงเรียนอะเนาะ เขาก็มีการแบบว่าตรวจเข้มงวดอยู่เหมือนกันเนาะ คือถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าเรา เราต้องเรียนให้ครบอะ อืม แล้วต้องดูแบบว่าเป็นการครบที่แบบเมกเซนส์ด้วยไหมคะ?
ใช่ มันก็มีข้อดี อือฮึ ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ อืม ประเด็น ค่ะ

2 สะ 200 - 300 ต่อครอบครัว คือเราก็ต้องจ่ายเองด้วย อย่างเงี้ยเหรอคะ หรือว่าเขาทำให้?
ใช่ จ่ายเองด้วย บริษัท จ่ายด้วย บริษัทจ่ายเองด้วย เราจ่ายเองด้วย
อ๋อ ก็คือเราจ่ายแค่แบบ 200-300 ต่อเดือน แต่ก็คือได้ทั้งครอบครัวประมาณนี้เปล่า?
อา ใช่ ใช่ ถูกต้อง คือที่นี่อะ สวัสดิการ ค่อนข้างที่จะสำคัญในการเลือกงาน คืน เรื่องเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองไปเลยอะ เพราะว่า สวัสดิการสำคัญกว่าเยอะ
อ๋อ อือ ๆ อ้าว เหรอ? แล้วอย่าง เงี้ย จานครอบคลุม แบบ ว่า เขาเรียก ว่าอะไรนะ เรา เรา เราทำแบบว่าเกษียณ เลยไหมคะ แค่งานที่เราทำอยู่ เท่านั้น?
ค่ะ ใช่ค่ะ มัน ใช่ มันก็จะเป็นเรื่อง เรื่องของเกษียณ ด้วย เพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของ เอ่อ เงินเกษียณที่ช่วยเก็บ อะไรเงี้ย คือ คือต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ย มันไม่ได้เหมือนที่ไทย อย่างเงี้ยค่ะ เขา เรื่องการวางแผนทางการเงิน อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ขึ้นอยู่กับสวัสดิการ ที่ เราได้รับจากงานนั้น ๆ ด้วยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยอยากได้งาน ดี ๆ ที่มี สวัสดิการดี ๆ เพราะว่าตอนเนี้ย โอเค เราอะได้สวัสดิการจากสามี มา ใช่ไหมคะ แล้วก็ คือ พอได้สวัสดิการจากสามี เราก็มาคิดว่า "อุ๊ย รายได้หลัก สวัสดิการหลักอะ มาจากสามีคนเดียวเลย แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดสามีเราเป็นอะไรขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะทำยังไงล่ะ?" เราก็เลยมาเริ่ม เริ่มรู้สึกว่า เราอยากจะมีความรู้ตรงนี้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้แบบว่า เออ หางานที่มีสวัสดิการดี ๆ ทำอะ เราอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของรายได้ แต่มองในเรื่องของสวัสดิการ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ้าว เหรอ อา ค่ะ อืม สวัสดิการ เพราะว่าเอาแบบว่าเราได้ สวัสดิการ ที่มันแบบค่อนข้าง ดี ๆ ครอบคลุม อะไร อย่างเงี้ย อาจ มีค่า ใช้จ่าย นิดหน่อย เราก็รู้สึกว่า แต่มัน ก็ จะไม่ไปกินตรงที่ส่วน เขาเรียกว่าไร รายรับของเรามาก มากเท่าไรเนาะ อืม อืม
ใช่ อา ใช่ อืม ถูกต้อง เราก็เลยเริ่มที่จะแบบอยากเรียน ออน ไลน์ เพื่อที่จะได้แบบว่ามีความรู้ไปสมัครงาน ซ มี มีใบประกาศนียบัตรของที่นี่ เพื่อที่ไป ซ ไปสมัครงานมีสวัสดิการเนาะ ก็ ก็เลยเริ่มจากการวาง แผน เนี่ยค่ะว่า เอ๊ะ ถ้าไปเรียน on-site อะ เราก็จะไม่มีเวลา เพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วย ก็เลย อะ งั้นเรียนออนไลน์นี่แหละ เพราะว่าเราสามารถจัดการตารางเวลาได้ ก็คือ อะ เอาลูกนอน เราก็สามารถเรียนกลางคืนได้เนาะ แต่ ถ้าเป็น on-site อะ มันก็ต้องเป็นไปตามเวลาที่ โรงเรียน กำหนด ไรเงี้ย แล้วมันอาจจะต้องแบบว่า เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแบบ ต้อง ว เอา หาคนมาเลี้ยงลูก ฝาก อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นแบบเรียนออนไลน์อะ มันก็จะแบบยืดหยุ่นมากกว่า อย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ อ๋อ อา ค่ะ อืม